Ừm, bạn ơi cho mình hỏi thăm vầy nè, dạo gần đây á thì mình có mình có đăng ký mình tham gia một cái lớp yoga, nhưng mà, kiểu như là, thời gian học tập nó thời gian học tham gia như lớp á, thì nó cũng không có được, ơ, đều đặn á. Mình học bữa bữa có bữa không nè, với lại mình học á, thì, ờ, kiểu, giờ thì mình cũng thu khó thu xếp á, nên thành ra cái thời gian mình tập nó khá là nh gần cái giờ mình tan tầm đi đi làm về rồi mình bị kẹt xe á. Nên là đa số mình đi học là toàn đi trễ hông à, ví dụ như mà lớp á, bắt đầu từ học từ 6:00 đi thì tầm 6:20 mình mới tới nơi hông à. Đấy, mình tới gần trễ gần nửa tiếng luôn, xong rồi mình vô mình tập. Mà tập, ừm, vô gặp là thầy giáo thầy giáo dạy là người Ấn Độ nữa, họ nói tiếng Anh thì mình nghe tiếng có tiếng không luôn. Kiểu như, họ nói khó nghe á bạn, nên là thành ra lúc mà mình mình tập á, thì, kiểu, mình tập có sai tư thế hay là họ nhắc nhở gì đó mà mình cũng hổng có rõ ấy. Nên là mình thấy cái việc mà tập á, thứ nhất á là mình tập hổng có đều nè, thứ hai là tập về thì mình còn bị đau lưng thêm nữa. Nên dạo này mình cũng khá là chán nản á, mình hổng biết là mình nên mình có nên là tiếp tục cái việc học tập này hay không? Hay là mình nên là thay đổi sang một cái bộ môn khác, hay là mình buông bỏ mình mình nên bỏ luôn ấy. Tại vì tập yoga thì cũng có hôm mình đi công tác, ơ mình đi công tác công việc á, mình hổng có tham gia lớp được thì thành thử ra mình cũng cố gắng mình đem theo cái thảm tập lúc mà mình đi công tác luôn. Nhưng mà tới lúc mà đi công tác cầm theo thảm vậy thôi chứ cũng hổng có thời gian để tập nữa nên là nó khó khăn cho mình đấy bạn. Ừ.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Cũng khó. Ừm, hiểu. Ờ, ờ. À. Hiểu, có nghĩa là hiện tại là bạn, ờ, không có thời gian trong cái quá trình là tham gia những cái lớp tập và, kiểu như là, như bạn nói đi là tan tầm mới tới thì tới trễ thì cũng, kiểu như là, lớp đã bắt đầu rồi thành ra là cảm thấy là bạn không có theo kịp lớp, đúng hông nè? Và cả là thầy giáo người Ấn Độ cũng hơi khó khăn trong việc giao tiếp nữa, đúng hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, không có theo kịp. Ừm. Đúng rồi, mà thành thử ra mình nghĩ cái việc mà giao tiếp lúc mà học nó rất là quan trọng, tại vì, kiểu như, mình phải hiểu cái người giáo viên họ hướng dẫn như thế nào, mình mới tập đúng tư thế, rồi đúng cái nhịp thở, rồi, kiểu, căng tay, căng chân, căng giãn cơ như thế nào cho nó hợp lý á. Tại vì nếu mà tập mà, kiểu, cứ bị sai tư thế như vậy trong một thời gian thì mình có chia sẻ là nãy mình cũng có bị là, kiểu, mình bị hơ hơi đau lưng ấy, nên là mình hổng biết là mình nếu mà mình duy trì tập tiếp á thì cái việc đau lưng của mình nó có hết hay không? Hay là nó thậm chí là nó bị nặng hơn. Đấy, mà mình thì cũng mình cũng hổng có đăng ký để mà đổi giáo viên được, tại vì cái trung tâm đó chỉ toàn giáo viên người Ấn Độ không à, không có người Việt Nam. Đấy, nên cũng khó, ừm, ừm.
Ừm. Cũng hơi căng nha. Đúng rồi. Ừm, ừm. À. Ồ, chà, khó dữ vậy ta. Nhưng mà nhưng mà cho mình hỏi cái này nha, là khi mà bạn ý là sẽ có vấn vấn đề trong cái vấn đề giao tiếp á thì cho nên là người ta hông có sửa bạn được, hoặc là mình không có lắng nghe được thôi, chay là cái vấn đề đó là do là bạn đi trễ ta? À.
Ừm. Ừm. Ừm, thật ra nó nó đến xuất phát từ cả hai á bạn. Thứ nhất á là mình đi trễ nè, thứ hai nữa là là mình đi trễ rồi mình không có theo được trong lớp á là bài bài giảng là thầy đã hướng dẫn tới những cái động tác nào rồi, với lại mình cũng không có cái phần, ờ, warming up, cái, kiểu như là, làm nóng cơ thể, những cái động tác mà làm nóng ấy. Tức là mình bay vô mình mình vừa mới tan tầm mình đi tới nơi mình thay quần áo, thế là mình vô lớp mình tập luôn, mình cũng hổng có được khởi động trước á bạn. Đấy, đó, ừ, đấy rồi thêm một cái thứ hai nữa là là trong lúc mình tập thì thầy giáo họ cũng khá là nhiệt tình, họ hướng dẫn, nhưng mà cái vấn đề ở đây là họ của lớp cô cũng khá là đông ấy, cho nên là thường thường á khi mà mình đi trễ là mình đâu có còn chỗ để mà ngồi gần giáo viên để mà coi nghe h họ hướng dẫn đâu. Thì mình ngồi cũng tương đối khá là xa nè, đó, thì họ hướng dẫn mà tiếng Anh của họ thì hơi khó nghe á, nên là cái việc mà truyền tải những cái thông tin của họ tới với mình thì nó hổng có được trọn vẹn á, cho nên là mình cũng hay, kiểu, là học hổng có hiểu hết á, nên là mình thấy cái việc học nó hô đối với mình nó hông có hiệu quả mấy á bạn.
Ừm. Ưm, ừm. À, khó. Ừm. Ừm. À, có nghĩa là hiện tại là trên gần như là mọi phương diện luôn là bạn cảm thấy là kể cả về thời gian nè, giáo viên cũng như là cái cách tập và cái cách phản hồi thì chung là không có cái gì thuận tiện cho bạn á, thành ra là mình không thành ra là bạn không có cái động lực để mà tiếp tục cái cái này, đúng hông? Nhưng mà thật ra là mình cũng hỏi thêm cái này nha, là không biết á là khi mà bạn hiện tại là đang đang tập yoga, thì khi tập yoga như vậy là bạn có thấy, ừm, hứng thú với cái bộ môn này hông? Kiểu như là tại sao là bạn bạn lại chọn yoga để mà, ờ, để mà tập đó? Ờ.
Ừm. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm. Ừm, thật ra ban đầu á, mình cũng có suy nghĩ giữa nhiều bộ môn. Ờ, thứ nhất á, là tập yoga nè, thứ hai là tập, ờm, tập, ừm, cardio này, thứ hai là, kiểu, tập, ơ, tập tự do á, tập vô rồi có thiết bị muốn tập gì tập, kiểu, chạy bộ đó. Thì, ờ, sau đó thì mình mình cũng có hỏi ý kiến bạn bè mình rồi đồng nghiệp á, thì những người đó mới khuyên mình là thôi đi tập yoga đi, để cho sức khỏe nó dẻo dai rồi cơ thể nó nó nó thanh nó nó, ưm, sao ta, nó thon gọn ấy. Đấy, thì mình mới tịnh định đi tập cái đó trước, tại vì ban đầu mình cũng có phân vân giữa ba ba cái bộ môn nạm nãy mình mình mới nói á. Thì mình thấy là cái việc mà tập yoga hoặc là những cái bộ môn kia thì, ừm, mấy chị em trong công ty lại bảo là tập, ưm, cái đó sâu dần thì tay chân nó thô, nó nó to lên nó không có được đẹp ấy, dáng nó không có được đẹp ấy. Nên mấy mấy chị mới bảo là thôi đi tập yoga đi, ờ, vừa tay chân thon gọn nè, rồi vừa dẻo dai này. Đấy, thì mình cũng, ơ, nghe lời khuyên, thế là mình cứ cứ đăng ký mình đi tập thôi bạn. Ừm.
Ừm. Ờ, hiểu. À, có nghĩa là thật ra là do là những yếu tố từ bên ngoài, đúng hông? Từ mọi người nói như vậy. Thế thì nhưng mà không biết là là trong bản thân của bạn đi là bạn có đam mê và hứng thú cái bộ môn này hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Thật ra bản thân mình á, thì mình cũng thấy cái bộ môn này nó khá là hứng thú, tại vì, ờ, ờ, mình cũng có, ơ, mình cũng trong công ty mình cũng có một cái, a, chị bạn chỉ cũng có tập yoga đó. Thì chị này cũng tham tham gia tương đối khá là đều đặn này, rồi chỉ cũng cho mình lời khuyên để học các thứ. Thì đấy, rồi mình thấy chị này cũng giữ sức khỏe nè, ý là chỉ là một trong những cái người mà trong công ty mà ngồi lâu ở văn phòng mà không bị, ơ, bao đau cột sống với lại đau vai gáy á bạn. Đấy, nên là mình th ừ, thì đấy, mình thấy cái việc mà chỉ đi học như vậy nó mang lại những cái tác dụng hiệu quả như vậy ấy, nên là mình cũng muốn là đi tập thử rồi xem cái cái việc mà mình bị mỏi, đau mỏi vai gáy nó có cải thiện được hay không ấy? Với lại chỉ cũng nói là chỉ tập thì chỉ ngủ ngon lắm. Đấy, nên là mình cũng muốn là, ờ, mình đi tập rồi mình sẽ c đạt được những cái hiệu quả nhất định như vậy. Đấy. Ừm.
Hay quá. Ừm. Wow. Ừm. Là có nghĩa là, ờ, bạn sẽ chú trọng vào sức khỏe của bản thân mình và bạn được nghe nói là những những cái cái yoga rất là tốt cho sức khỏe. Và trong quá trình tập thì bạn thì ý là cũng phần nào thôi, tuy nhiên thì lại có xuất hiện những cái vấn đề ngược lại không như mong muốn của bạn cho nên thành ra là cũng hơi nản, đúng hông? À, cũng khó nha. Ừm, nhưng mà thật ra thì, ờ, nghe bạn nói như vậy đó thì mình cũng, ơ, hơi thắc mắc là như vầy, không biết là bạn đã bao giờ thử nghĩ là mình sẽ đổi trung tâm khác nè, và đổi cái giờ khác chưa? Tại vì có thể là cái cái cái những cái yếu tố đó khiến cho bạn không thuận tiện trong cái quá trình tập, ưm, cho nên mới nản thôi, chứ bản thân bạn là có cái niềm đam mê trong cái bộ môn yoga này rồi nè.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừ, thì thật ra thì ban đầu lúc mà mình, ừm, mình tìm trung tâm để mà mình học á, thì mình đã tìm một cái trung tâm mình cố gắng tìm một cái trung tâm nó thuận tiện, nó nằm trên cái cung đường mình đi về nhà á bạn. Tức là sẽ có những cái trung tâm khác nhưng mà nó ngược hướng hoặc là n mình phải di chuyển xa hơn và lâu hơn. Cho nên là mình không có đăng ký ở những trung tâm đó, nên là thành thử ra mình cái lựa trung tâm này, thứ nhất là nó, um, nó nó nó n nó nằm trên cái cung đường mình về thôi, còn những trung tâm khác thì do nó bị ngược hướng, cho nên mình không có để ý tới á bạn. Ừ, vậy á. Ừm, ừm.
Ừm. Ồ, hiểu, có nghĩa là bạn chọn bởi vì thuận tiện, đúng hông? Nhưng mà hiện tại đi là cái giờ giấc đó của bạn nó hơi bị xung đột, có nghĩa là khi bạn vừa mới đi làm về cũng rất là mệt mỏi rồi và mình chạy vào mình tập liền như vậy thì thực sự nó nó cũng hơi khó để mà mang lại nhiều cái, ờ, h l lợi ích và hiệu quả nha. Tại vì lúc đó bạn đang mệt rồi nè, rồi cũng rất là ít khó sức lực để tập tiếp đó. Thế thì bây giờ là có thể là bạn sẽ cân nhắc, mình tìm một cái trung tâm khác với một cái giờ khác luôn, có thể là trễ hơn một chút xíu. Có thể là mình đã về nhà, bạn đã được về nhà rồi và làm mọi thứ rồi, xong sau đó là thoải mái rồi, à, có thời gian riêng cho bản thân mình và lúc đó thì đi tập lại thì có vẻ sẽ hiệu quả hơn nữa. Thì không biết là bạn đã cân nhắc tới cái vấn đề đó chưa ha?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Chính xác luôn. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, nếu mà như bạn nói á thì mình nghĩ chắc mình sẽ cân nhắc mình tập luôn ở nhà á bạn, tại vì thực tế đó là cái nhà mình và cách công ty mình hơi xa, cách tầm khoảng 1 tiếng hơn đồng 1 tiếng đồng hồ hơn đi xe máy á. Thì nếu mà như bạn nói là mình mình đi về nhà rồi mình nghỉ ngơi, mình, ờ, thoải mái chút xíu đi, rồi mình mới đi tập ấy, thì thật ra thì cái cái gần nhà mình thì không có cái trung tâm nào mà nó mở cửa muộn đến như vậy cả. Tại vì về ví dụ như tầm khoảng năm giờ mấy 6:00 mình tan tầm mình về về tới nhà thì tầm khoảng 7:00 đi, thì 7:00 hơn mình n tắm rửa nghỉ ngơi chút xíu rồi mình bắt đầu mình đi tập thì hông có cái trung tâm nào mà nó mở tới 8:00, 9:00 tối á bạn. Mình hình tìm thì hổng có cái trung tâm nào nào mà nó mở cửa muộn đến như vậy. Thì mình nghĩ nếu mà không tìm được thì chắc mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mình tập ở nhà thôi, đấy, định vậy đó, ừm.
Ờ. Ừm, cũng hơi khó. Ừm, à. Ừm. À. Ừm, hiểu. Á, thế thì bây giờ nha, buổi tối đó là bạn không thể nào tập được, thế thì không biết là bạn có tham khảo những cái trung tâm nào mà có giờ tập buổi sáng hông? Có nghĩa là bây giờ là sẽ thay đổi, kiểu, sớm hơn cả lúc trước mình đi làm nữa, tập để có năng lượng đó, thì không biết là bạn có cân nhắc tới cái việc đó chưa ha?
Ừm. Ừm. À. Ừm, thật ra nếu mà tập buổi sáng thì đối với mình hơi khó ấy, tại vì 8:00 là mình có mặt ở công ty rồi, thì ở nhà là tầm khoảng sáu giờ mấy, 7:00 là mình bắt đầu mình đi làm. Thì đấy, còn nếu mà mình muốn đi tập, ờ, yoga sớm á thì chắc tầm khoảng 5:00, năm giờ mấy là mình lẹt đẹt mình đi tập, thì nó nó nó hơi sớm quá với mình ấy, lúc đó, kiểu như, làm văn phòng thì mình ngủ vẫn chưa đã. Cho nên là đối với mình, ờ, thời điểm đó mình cân cũng cân nhắc khá là nhiều yếu tố, nên là mình là mình mới đi đến cái quyết định là mình lựa chọn là tập sau giờ làm việc, đấy, nhưng mà nó cũng khó khăn, ừm.
Ừm. Ừm, ừm. À. Ừm, hiểu, nói chung là cũng đã cân nhắc rồi, đúng hông? Mà là có nghĩa là cái cái quyết định hiện tại là cảm thấy là tối ưu cho bạn nhất rồi, tuy nhiên thì nó lại không có mang lại hiệu quả như bạn mong đợi, thành ra là cũng hơi nản nè. Thế thì bây giờ nha, ờ, đúng là cái như mình nói đó, cái quá trình hiện tại của bạn đi là không có hiệu quả thì làm sao mình có thể tiếp tục được, thế thì ở trường hợp này đó, có thể là bạn cũng có thể cân nhắc mình tập ở nhà chẳng hạn. Tuy nhiên á, với cái bộ môn yoga thì cũng rất là khó, đúng hông? Thì mình sẽ thay đổi, ừm, thành 1 trong 2 bộ môn còn lại đi, cái bộ môn nào mình có thể tự tập ở nhà được mà có thể coi trên YouTube được đó, bởi vì á, là bạn phải có thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm để có thêm cái năng lượng, à, cũng như là có tinh thần tiếp tục tập thì mới mới có thể là là đúng được. Tuy tuy nhiên á thì tự tập thì nó cũng sẽ những có những cái trắc trở của lúc ban đầu đó, thì nếu mà bạn vượt qua được cái những cái cái lúc đó thì sẽ có rất là nhiều động lực để mà có thể là tập thể dục một cách đều đặn, đơn giản tại nhà luôn, không có tốn quá nhiều thời gian. Yeah.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, ô kê, ô kê, mình hiểu rồi nè, tức là hiện tại là cái môn này nó nó hơi khó khăn đối mới đối với mình thì chắc mình sẽ nghe lời bạn khuyên là mình sẽ thử đổi sang 2 cái môn còn lại coi làm sao. Tại vì 2 cái môn còn lại thì cũng không nhất thiết là phải cần giáo viên để hướng dẫn á, mà thật ra có giáo viên không hiệu quả thì cũng không cần thiết mấy á. Ừm, ấy, ô kê, thôi để mình thử áp dụng nha, cám ơn bữa nay bạn cho mình thêm những cái lời khuyên rất là hữu ích nha. Cảm ơn bạn nhiều ha, ừm, chào bạn, ừm. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, linh hoạt hơn. Ừm. À, ô kê bạn nha, rất là vui khi ở đây là hỗ trợ bạn nè. Bye bye.
Ừm.